Also, wenn du jetzt man kann natürlich Sachen bereuen, keine Frage. Und gleichzeitig fühlt sich ja das Leben, wenn man das zu lange, ähm
Mhm. Mhm.
ah, wie kann ich das jetzt am besten erklären? Sondern durch 'n Leben, das sich einfach zu lange nicht stimmig anfühlt. Also, nicht nur viele also, nicht nur eine kleine Entscheidung, klar, die haben wir die kann man natürlich auch bereuen, keine Frage. Ich meine jetzt aber so im im Großen, Ganzen. Ähm
<snorts> Okay. Mhm. Ja. Mhm, mhm.
bei wichtigen Entscheidungen, klar kann's natürlich dann sein, dass man sich die die natürlich auch lebensentscheidend sind. Da kann man's natürlich auch was bereuen. Das ist keine Frage. Ähm, aber so, ich meine aus der Vogelperspektive raus, wenn sich dein Leben insgesamt nicht stimmig anfühlt, dann fühlt sich das eher wie 'ne falsche Entscheidung manchmal an. Und ich weiß nicht, du sagtest ja selber, dass du viel unterwegs bist. Und du bist ja noch du bist ja noch jung und dir macht es ja auch Spaß und so was. Und gleichzeitig stellst du dir die Frage, ist denn das das Richtige für dich?
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja.
Kommt denn da irgendwie auch was von deiner Familie, dass die dich irgendwie unter Druck setzen? O also, dass du für dich selber dann das Gefühl v von R Reue oder 'ne falsche Entscheidung eben hast oder gibt's da irgendwie Druck in Anführungszeichen?
Mhm. Hm, ne, überhaupt nicht. Also, ähm, meine Familie, die ja, das sind die verständnisv vollsten und, äh, stolzesten Menschen überhaupt, <chuckles> die, äh, unterstützen mich immer bei mache. Und wenn ich mit 'nem neuen Plan um die Ecke komme, dann wird das nicht hinterfragt, sondern da wird ja, da werde ich bejubelt für sozusagen. Und da bekomme ich nie Druck oder so, nur eigentlich nur Bewunderung zu spüren, ähm, auch bei dem Großteil meiner Freunde. Ähm, es ist so 'n bisschen mit diesem Druck vielleicht selbst, ähm, einfach weil ich natürlich auch irgendwann mal 'n festes Einkommen haben will, natürlich irgendwann mal fertig sein will mit Studieren. Ähm, natürlich immer meine Familie planen und dann im besten Fall auch gründen möchte und so weiter. Das sind halt solche Sachen und ich bin, wie gesagt ich bin halt nicht mehr so jung, dass ich mir so denke: „Boah, vielleicht läuft mir so 'n bisschen die Zeit davon, ähm, jetzt jemanden zu finden, um diese Sachen zu planen.“ Und, also, das ist äh, zum 1. das und dann so meine Mama. Die wird halt auch nicht jünger und, ähm, da mache ich mir dann selbst so 'n bisschen den Druck: „Boah, ich bin dann wie immerzu weg. Vielleicht sollte ich mal länger zu Hause sein oder wieder mal zu Hause einziehen oder so“, zumal ich weiß, es würde mir auch nicht guttun. Ähm, einfach so, ja, damit ich die Zeit ich meine, sie auch nicht uralt, aber, äh, damit man die Zeit trotzdem noch genießen kann, die man so hat. Und, äh, ja, es sind so viele Sachen, die dann manchmal so mich, äh, das alles hinterfragen lassen.
Ja, sehr schön. Mhm. Ja.

Ähm, ich sehe mich auf jeden Fall mit 'nem Partner. Ähm, ich hätte schon gerne Familie. Es muss nicht unbedingt irgendwo 'n fettes Haus sein, ich wäre auch okay mit, äh, 'nem schönen, äh, großen Apartment irgendwo in 'ner Großstadt. <chuckles> Äh, auf jeden Fall Großstadt. Es sollte warm sein. Wenn ich's mir aussuchen könnte, würde ich am besten schon morgen nach L.A. ziehen. <laughs> Ähm, ja, also, ich brauche ich brauche die Großstadt, ich brauche 'n warmes Klima. Ich brauche, ähm, ja, 'n Partner, der mich akzeptiert, so wie ich bin, der mich liebt, so wie ich bin, der mir Sicherheit gibt. Alles so was, ja, was, m ja, was mir eben die letzten Jahre gefehlt hat, ne? Ich habe immer so 'n bisschen nach irgendwas gesucht. Und, äh, ich habe halt gedacht: „Boah, ich ziehe jetzt da und da hin. Vielleicht finde ich's da.“ Und ich habe es halt nie irgendwie gefunden. Und es ist auch nicht so, dass ich in jedem Land nur 2 Monate war, dass ich mir selbst die Zeit gar nicht gegeben habe. Also, ich habe dann schon manchmal auch ausgehalten, um zu sagen: „Boah, ne, ich muss jetzt ehrlich mal gucken, so vielleicht, m“ aber, ne?
Mhm. Ach ja. Mhm. Ah, okay. <chuckles> Ja. Dann ist es Okay, ja.
Ja, hat dann nicht geklappt. <snorts>
Na ja, und du wirst du wirst auch ‘n Partner finden, der der da ähnlich tickt wie du und der eben mit dem du dann auch viel reisen kannst und so was. Was ich dir da vielleicht empfehlen kann, ist, ähm, wie so ‘n Zeitstrahl zu machen für einen selbst, für die nächsten 10 Jahre zum Beispiel, wo du dann hinschreibst du sagtest ja, du bist 26
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.

Ja, das verstehe ich und ich kann es absolut nachvollziehen, dass, dass du natürlich auch mit deiner Mama oder generell mit deiner Familie da vielleicht auch mehr Zeit verbringen willst. Und du sagtest ja schon selber, dass dir das wahrscheinlich nicht guttut, wenn du da jetzt, sage mal, einziehen würdest und dich das in gewisser Art und Weise wahrscheinlich auch unglücklich machen würde.
Mhm. Ja. Ja. Hm. Ja. Ja.
Und deine Mutter ist ja immerhin deine Mutter, die wird das wahrscheinlich schon merken, dass es dir nicht gut geht. Und deswegen sieht sie dich wahrscheinlich auch einfach gerne glücklich. Ich meine, welcher Elternteil sieht gerne sein Kind leiden oder unglücklich?
Genau. <snorts> Mhm. Mhm. Mhm, mhm, sie hat auch schon ganz äh, ja.
Nur nur weil man irgendwie gerne Zeit miteinander verbringt, ja.
äh, ja, ganz genau. Sie hat auch schon ganz oft gesagt so: Dass sie selber nicht glücklich wäre, wenn ich hier bliebe oder wenn ich wi wieder zu Hause einziehe oder solche Sachen halt. Sie hat zu mir gesagt: „Du bist so anders und du hast dich so verändert in den letzten Jahren. Du du gehörst raus in die Welt." Ne? Und sie hat gesagt: „Nicht nur du wärst unglücklich, sondern auch ich.“ Und sie sagt: „Vor allem ich, wenn du hier wieder einziehst, nur wegen mir, nur weil du für mich da sein willst und weil du die Zeit irgendwie genießt.“ Sie ist jetzt nicht irgendwie krank oder so, dass ich jetzt so das, ne, Bedürfnis habe: „Boah, ich muss sie pflegen“, oder so „Oder bald anfangen zu pflegen“ oder so. Das ist jetzt halt auch nicht. Sie ist halt super fit. Ja, ja, so ist es so ist es. Und das sind alles meine Entscheidungen. Ist ja alles mein Leben und das sind alles meine Entscheidungen und Meinungen, oder meine Planung, aber irgendwie, weiß ich nicht, manchmal habe ich das Gefühl
Ja. Ja. Ja, ja. Ja, man will ja trotzdem die Person sehen, ja. Mhm.
„ich muss immer zu raus. Ich muss immerzu irgendwelche Entscheidungen treffen“, weil ich mir selbst so 'n bisschen